Ну, это еда, как говорится, которая приготовлена быстро, тогда, когда вот ее вот прям вот хочется, иногда вот бывает такое
Быстро, да еще и тогда, когда хочется. Это ты имеешь в виду, когда ты сам себе готовишь или что?
Ну Ну, да. И и нет, то бишь вот я имею в виду, вот есть такое ощущение- иногда вот сидишь и вот просто дико захотелось есть, и понимаешь, что вот уже живот начинает болеть, просить. Нужно еду. Вот. И готовить как бы часами особо не хочется, да, вот что-т и хочется либо приготовить что-то очень быстро, там буквально за минут 20-30, либо заказать что-то быстро.
Так. Ой-ой-ой. Лень. Ага. Так.
Вот и
А что ты готовишь за 20-30 минут, что тебя действительно вот может, так скажем, и насытить, и порадовать?
Ну, самое простое, э, иногда делаю Ну, мне нравится вот эти вот, э, корейские рамён- бич-пакеты, как их называют, бом бомж-пакеты, или как они называются.
Так, ого, интересно. Да, да. Лапша быстрого приготовления вообще это называется.
Но только вот, э, я Ну или вот так вот, но у у нас просто их их вот, допустим, в семье у нас их называют бомж-пакеты.
Ага.
Вот. Хотя, <chuckles> мягко говоря, если так посмотреть, 1 пакетик очень дорогой.
Да, да, да. И особенно если перевести на вес, то это действительно не такая уж и дешевая еда.
Вот. И да-да-да. Плюс я еще заказываю вот именно от, эта, от корейских производителей их. Так там вообще Да, еще дороже и но зато качественно, н настоящая корейская вот именно лапша.
То есть еще дороже. Настоящая лапша быстрого приготовления, и никакого тут намека нет на низшие слои социальные.
<clears throat> Да, вот и <laughs> Ну, это в плане, это не "Доширак", а это там, как она называется, "Шин Рамён".
Так.
Вот. Или "Бульдак"- вот это острое.
Ага.